วันนี้มีเรื่องอยากจะมาระบายนิดหนึ่งอะครับผม เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง แต่ว่าถ้ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาอะไรแบบนี้ผมก็ยินดีเลยนะครับ ต้องเกริ่นก่อนนิดหนึ่งว่าตอนนี้ครับผม รู้สึกว่าตัวเองอะ สมัครบริการรายเดือนของหลาย ๆ แอปอะ ไว้เยอะมาก ๆ ทั้งจะเป็นในแอปของดูหนังฟังเพลงเองก็ดี แล้วก็แอปรายเดือนอย่างพวกแอปที่เอาไว้ตกแต่งรูป หรืออะไรพวกนี้ด้วย มันก็บางทีก็เหมือนกับว่า สมัครไปในตอนนั้นโอเคเราได้ใช้ แต่ทีนี้พอเราสมัครไปแล้วก็ใช้ไปแค่ครั้ง หรือ 2 ครั้ง มันก็ อ่า ไม่ได้เข้าไปใช้เลย นานจนบางทีก็ใกล้จะครบเดือนแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่า แล้วแบบนี้เราจะไปต่ออายุมันดีไหม ในบางแอปอะครับ ต่ออายุมันดีไหมนะ หรือว่าจะปล่อยทิ้งไปเลยดี เพราะบางทีมันก็รู้สึกแบบว่า เออ เราไม่ได้ใช้มันเลยอะ เราก็ไม่อยากจะไปจ่ายเงิน อะไรแบบนี้ แต่บางทีก็รู้สึกกับตัวเองว่า เออ แต่ก็ต่อไปก่อนก็ได้ เพราะว่าบางทีในอนาคตอาจจะมีเรื่องใช้ อะไรแบบเนี้ยครับ มันก็เลยกลายเป็นสองจิตสองใจ ว่าเราจะทำยังไงกับมันดี อะไรแบบนี้ครับผม
ครับ อืม อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ แล้วแต่ละครั้งนี่มีการใช้บริการ แต่ละแอปที่บ่อยไหมครับ?
อืม ถ้าเป็นแบบอย่างเช่น ยูทูบอะไรพวกเนี้ย โอเค อันเนี้ยเราพอ พอเข้ามานั่งดูทุกวันอยู่ มันเป็นปกติอยู่แล้ว ใช่ แต่ถ้าเป็นแบบพวกแอปดูหนัง Disney+ หรือเป็น Netflix อะไรพวกเนี้ย ก็จะไม่ค่อยครับ นาน ๆ แบบอาทิตย์หนึ่งเนี่ย อาจจะเข้า Netflix สัก 1 หรือ 2 ครั้ง แต่ไปเข้า Disney+ เนี่ยก็อีกนานเลย บางทีก็แบบ โอ๊ย ใน Netflix ไม่มีอะไรดูลแล้ว งั้นเดี๋ยวขอเข้าอีกแอปหนึ่ง ไปดูแล้วกันแบบเนี้ยครับผม แต่ก็เสียเงินไปแล้ว มันก็เลยรู้สึกผิด แบบว่า ในตัวเองอะครับว่า เออ เราควรจะประหยัดตรงนี้ออกไปไหม ตัดออกไปไหม ไม่ต้องไปจ่ายมันแล้วก็ได้ เพราะว่า เราก็ไม่ได้เข้าไป ค ใช้เท่าไร อะไรแบบเนี้ย หรือเป็นแบบแอปแต่งรูปของ Canva อะไรแบบเนี้ยครับผม หรือ CapCut อะไรพวกเนี้ย บางทีผมก็แค่แบบซื้อโพรติดไว้ เพราะว่ากลัวว่าบางทีมีเรื่องงานให้เข้าไปทำรูปทำคลิป อะไรแบบเนี้ยบ้าง มันก็เลยกลายเป็นว่า ซื้อไว้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ก็ยังต้องจ่ายเงิน มันก็เลยแบบมีสองจิตสองใจ อย่างที่ผมบอกครับว่า จะลดมันดีไหม ตัดมันออกไปไหม แล้วเดี๋ยวถ้าอยากใช้ ก็ค่อยมาเติมอีกทีหนึ่ง อะไรแบบนั้นน่ะครับ
อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ ครับ ก็เข้าใจเลยนะครับว่า อา สาเหตุที่คุณ เอ่อ สมัคร เอ่อ หลาย ๆ แอปเนี่ยก็ เพราะว่าต้องใช้งานนะครับ แต่ว่าแต่ละแอปเนี่ยมันก็จะมีความถี่ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเนาะ อย่างเช่น ไอ้ตัวยูทูบเนี่ย ก็จะหมายถึงไอ้ตัวยูทูบพรีเมียมเนาะที่เราต้องดูตลอด อ่า ทุก ๆ วันอะไรงี้ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อเป็น แอปพลิเคชันอย่างอื่น เช่น เอ่อ พวกดิสนีย์พลัส หรือว่าไอ้ตัวเน็ตฟลิกซ์ หรือตัวแคนวาเพื่อใช้ตกแต่งรูป อะไรอย่างเงี้ยครับ คือเราก็จะใช้เป็นบางที เพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานเนาะนะครับ ถ้ามีงานเข้ามาจริง ๆ คือเราก็จะใช้ความช่วยเหลือจากไอ้ตัวแอปพลิกัน ชั่นนี้ครับ ซึ่ง เอ่อ ขอสอบถามนะครับที่คุณสมัครนี่ คือมีเป้าหมายเพราะว่า อ่า ให้มันสบายใจหรือเปล่าครับ? แบบบางครั้งจริง ๆ แล้วมันมีพวกโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่มันค่อนข้างที่จะฟรีนะครับ แต่ว่ามันต้องใช้สกิล หรือทักษะของตนเองเพื่อจะออกแบบ อะไรสักอย่างหนึ่ง เช่น เอ่อ ออกแบบรูปภาพ อย่างเงี้ยครับ หรือจริง ๆ เราอาจจะใช้ตัวโฟโตชอปนะครับ ที่มันเป็นบริการฟรี อ่า ที่ไม่ต้องเสียรายเดือนนะครับ หรือว่าใช้ตัว อ่า พาวเวอร์พ้อยต์เพื่อทำสไลด์ในการนำเสนอแทนแคนวาเนี่ยครับ ซึ่งมันมีหลาย ๆ บริการแอปพลิเคชั่นที่ค่อนข้างฟรีเลย แต่ว่าคุณเลือกที่จะใช้บริการที่มีการเก็บค่ารายเดือน ก็เพราะว่ามันอาจจะสะดวกสบายหรือเปล่าครับ?
ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ครับผม ใช่ ครับผม ใช่ ครับผม อืม อะฮะ ครับผม อา ครับผม อืม ครับผม อา ใช่ ส่วนหนึ่งก็แบบนั้นเลย ถ้าพูดตรง ๆ แล้ว เพราะว่าด้วยความที่ อ่า ถ้าพด พูดถึง canva เนาะ ถ้าเป็น canva ครับผม มันทำให้มีเหมือนกับเป็นเทมเพลตให้เราอยู่แล้ว เราก็แค่ไปคลิกไปเลือกเอาว่าเราอยากจะใช้เทมเพลตแบบไหนที่คนเขาทำไว้ อะไรแบบเนี้ยครับ บาง ซึ่งบางอันน่ะ มันก็จะติดว่า มันต้องใช้แบบสมัครเป็นโปร มันถึงจะสามารถเข้าไปใช้ตัวเทมเพลตนั้นได้ เราไม่ต้องไปวุ่นวายจัดการกับไอ้ตัวอื่น ๆ ก็แค่มาตกแต่งให้เป็นในรูปแบบของงานของเรา อะไรแบบเนี้ยครับผม อันนี้ถือว่ามันก็ทำให้ผมสะดวกสบาย แล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะ เพียงแต่ว่าบางเดือนอะครับ เราก็ไม่ได้เข้าไปใช้มันแบบ เยอะขนาดที่ว่า โอ้โฮ ต้องยอมเสียเงินเป็น 100-200 เพื่อเข้าไป อะไรแบบนั้นครับ ส่วนไอ้พวกแบบ Netflix หรืออะไรพวกเนี้ย มันก็มีแบบ อืม ก็เวลา ถ้าเบื่อ ๆ ถึงอยากจะเข้าไปดูทีหนึ่ง เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกแอนิเมชันหรือซีรีส์ อะไรพวกเนี้ยครับผม ผมก็จะมีอีกเว็บหนึ่งอยู่แล้วที่มันแบบว่า เออ ใน Netflix มันไม่ยอมเอาลงสักที ผมก็จะไปดูตรงเนี้ยก่อน แต่ว่าพอมันลง Netflix ผมก็จะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะ เพราะว่าก็อยากจะเหมือนกับ เออ ให้มันมีการใช้งานในนั้นเพิ่มเป็นยอด engagement ให้กับแอปเขา อะไรแบบเนี้ยครับ
อืม อืม อืม ครับ อืม ครับ ก็มองเห็นภาพรวมเลย เลยนะครับว่า โอเค ที่เราให้ความสำคัญแต่ละแอปพลิเคชั่นนี่แตกต่างกันออกไป ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานเป็นหลักนะครับ ทีนี้คือลองจัด เอ่อ ลำดับถึงความสำคัญของแต่ละแอปก่อนก็ได้ครับว่า ตอนเนี้ยแอปไหนที่มันค่อนข้างที่จะจำเป็นสำหรับเราจริง ๆ ครับ อย่างเช่น อ่า ยูทูปพรีเมี่ยมครับ มันอาจจะมีวิดีโอที่เราสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แล้วก็เป็นแอปพลิเคชั่นยอดนิยมที่คนใช้งานทั่วโลก เงี้ยครับ ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอันดับต้น ๆ เลยแหละ รองลงมาก็อาจจะเป็นพวกแอปดูหนัง หรือว่าอาจจะเป็น อ่า แอปในการทำงานตัวเนี้ยครับ เราลองจัดลำดับความสำคัญดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าแอปพลิเคชั่นตัวไหนนี่ ถ้าเราไม่ได้ใช้งานจริง ๆ เราอาจจะ อ่า ในเดือนถัดไปอาจจะไม่มีการจ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับ เพราะว่าเราอาจจะเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายของเราไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ย คือคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดเนาะ ว่าโอเคเราเสียเงินค่าบริการรายเดือนไปแล้ว แต่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ หรือเราอาจจะพักไว้ก่อนก็ได้ครับเนาะ ถ้าแบบมันมีอย่างเช่นแอปดูหนังเนาะ ถ้ามันมี อ่า หนังเรื่องไหนที่กำลังจะเข้าฉายในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า แล้วเราอยากดูจริง ๆ นะ เราอาจจะวางแผนก่อนก็ได้ครับว่า โอเค เดี๋ยวสมมุติอีก 3 เดือนข้างหน้า หนังเรื่อง Godzilla กำลังจะเข้า งี้ครับ อ่า เราก็อาจจะเตรียมตัวแล้วว่า โอเค งั้น 3 เดือนข้างหน้าก็ควรที่จะเริ่มสมัครไอ้ตัวแอปพลิเคชั่น Disney+ หรือว่า Netflix ไว้แล้ว เพื่อที่จะดูหนังเรื่องนี้ครับ อะไรประมาณนี้อะครับ อาจจะทำให้เราเซฟค่าใช้จ่ายในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 2 แต่มาจ่ายเดือนที่ 3 แทน งี้ครับ ก็จะประหยัดไปได้ 2 เดือนน่ะครับ ถ้าเราลองบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายดี อาจจะทำให้เรามีเงินเก็บเหลือใช้ แล้วก็ไม่มีความรู้สึกผิดต่อตนเองก็ได้นะครับ
ใช่ ครับผม เออ ผม อือฮึ อืม ใช่ ๆ ครับผม ครับผม อา อือ อา ครับผม อืม อ๋อเหรอ? ครับผม อ๋อ ใช่ พอ พอ ว ได้รับคำแนะนำแบบนี้ เออ จริง ๆ มันก็จริงนะครับ แต่ไอ้ ไอ้อันดับแรกของผมเลย ตอนเนี้ย ถ้าพูดถึงเลยอะยูทูบแน่นอนครับ เพราะว่าด้วยความที่ว่ายูทูบอะ พอเราสมัครเป็นพรีเมียมเนาะ มันจะได้ไอ้ตัวที่เป็นแบบว่า เราสามารถเปิดฟังได้ โดยที่เราก็พับหน้าจอของยูทูบไปแล้ว ซึ่งผมอะชอบตรงนี้ ผมก็เลยใช้ ยังไงก็ต้องมีอันเนี้ยแน่นอน เพราะว่า อะ เวลาเดินทางเราก็ต้องเปิดเพลงฟังแล้ว มันก็จะเป็น YouTube Music มันก็จะมีให้ด้วย ถ้าเราสมัครพรีเมียม ผมก็โอเค ถ้าเป็นยูทูบเนี้ยตัดไปได้เลยว่า ผมจะต้องสมัครต่อแน่นอน ยังไงก็ทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นแบบพวก Netflix หรือ Disney+ อันเนี้ย เออ น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ ที่คิดว่า มันน่าจะพอตัดออกไปได้บ้าง เดือนไหนที่เราคิดว่า เราไม่ได้ดูเลย อา เราไม่ได้ใช้เลยเนี่ย เออ ตัดออกไปก็ได้ ไม่ต้องไปเติมมันก็ได้ แล้วถ้าอยากดู หรือว่ามันมีข่าวแจ้งมาในอีเมลแล้วเนี่ยว่า เร็ว ๆ นี้จะมีหนังเรื่องนี้เข้า แล้วถ้าเราสนใจ แล้วเราค่อยไปสมัคร เออ อันนี้ถือว่า คำแนะนำอันเนี้ยผม อือ คิดว่าน่าจะพอทำได้นะครับ อย่างน้อยตอนเนี้ย ผมคิดไว้แล้ว 1 แอปคือ Disney+ ผมนาน ๆ ทีเข้าไปมาก ๆ เลย แต่ก็เติมทิ้งไว้รายเดือนรายปี บางทีก็เลยรู้สึกว่า อืม งั้นเดี๋ยวถ้ามันหมดเดือนนี้แล้ว อาจจะไปดูก่อนว่า มันตัดออกไปได้เลยไหม? เพราะว่าตอนแรกอะผมสมัครรายปีไว้ แล้วตอนเนี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นรายเดือนแล้ว ผมก็เลย เดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบหนึ่งว่า รายปีอะหมดไปยัง? หรือว่ารายเดือน ค แต่ว่าตอนนี้มันใช้เป็นรายเดือนแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ เออ อาจจะต้องงดไปเลย อัน เนี้ย Disney+ ไม่เอาแล้ว ตัดออกไปเลย อืม ใช่ ๆ โอ้โฮ พอได้ฟังคำแนะนำ รู้สึกว่า ได้แล้วว่าจะตัดอะไร แต่ไอ้พวก CapCut กับตัว Canva ของผมเนี่ย
อืม อ๋อ อืม อืม อืม อืม อืม อ อืม อา อืม ครับ อืม
อืม ถามว่าพอตัดออกไปได้ไหม? จริง ๆ ก็ได้นะครับ เพราะว่าอย่างที่คุณบอกเนี่ย ผมก็เคยทำวิธีแบบเนี้ยกับในแอป 2 แอปนี้บ้าง แบบเราอยากใช้ตอนไหน แล้วเราค่อยเติมโปร เติมอะไรพวกนั้น ก็จะแบบเข้าไปอีกทีหนึ่ง ใช่ แต่ว่าของ Netflix เนี่ย ผมยังไม่เคยตัดออกไปเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น แบบแอปดูหนังเนี่ยจะเก็บไว้ก่อน เผื่อว่าเราอยากเข้าไปดูตอนไหน เราก็จะได้เข้าไปดูได้ อะไรแบบเนี้ย มากกว่าครับ
ครับ อา อืม ครับ อือ อ๋อ อืม ครับ ถัดมาก็คือ อ่า นอกจากเรื่องความถี่ในการใช้งาน ก็คือการจัดลำดับความสำคัญนะครับว่า แอปไหนที่เราใช้งานบ่อย ให้เป็นอันดับต้น แอปไหนที่ใช้งานไม่ค่อยบ่อย ให้เป็นอันดับท้าย ๆ อะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีอีก 1 ปัจจัยนะครับ ที่จะสามารถทำให้เราตัดสินใจ ที่จะเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับ ให้มันแบบ ถูกต้องได้ดีที่สุด แบบจำเป็นจริง ๆ ครับ ก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองครับ ก็เลยต้องสอบถามก่อนนะครับว่า เคยให้ความสำคัญของ เอ่อ การ รวบรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละแอปไหมครับว่า สรุปแล้วใน 1 เดือนนี่ คุณจ่ายเงินออกไปอะ เป็นเงินจำนวนเท่าไรอะครับ?
อืม ครับ ครับผม อือฮี ครับผม อือ อืม พอมานั่งรวม โอ้โฮ ยากเลยครับ จริง ๆ แล้วอะ ถ้ารวมทุกแอปที่ผมมีอยู่เลยนะ น่าจะเดือนหนึ่งเนี่ยครับ เกือบ ๆ 1,000 เลย เกือบ ๆ 1,000 บาทเลยต่อเดือน สำหรับพวกบริการสตรีมมิงพวกเนี้ย โอ้โฮ! พอมานั่ง พอ พอคุณถามแล้วคิดปุ๊บ เออ เยอะจังวะ มันกลายเป็น เออ ตอนแรกคือ ด้วยความที่ อา แอปไอ้ตัวยูทูบเองมันก็ 100 กว่าบาท Netflix เองผมก็ใช้แบบถูก แบบ 100 กว่าบาทไป เพราะว่ามันก็ไม่ได้แชร์จอกับใครได้แล้ว อะไรแบบเนี้ย ผมก็เลยลดลงมา มันก็เลยกลายเป็น โอ้โฮ แล้วแอปอื่น ๆ อีก เออ เกือบ 1,000 จริง ๆ ครับ พอได้ฟังคำถามแล้ว อุ๊ย เยอะอะ พอคิดปุ๊บ เออ เยอะวะ <chuckles>
อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ นั่นแหละครับ ทีนี้ก็คือ อ่า เราลองมองภาพให้กว้างขึ้นกว่านั้นก็ได้ครับ ก็คือถ้าเรามองในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนครับ อย่างเช่น พวกค่าใช้จ่ายจำเป็น ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล หรือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการทำกิจกรรมอื่น ๆ น่ะครับ แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายการทำกิจกรรมอื่น ๆ ตัวเนี้ย ก็คือ อ่า ถ้าคุณคิดว่าจำนวนเงินมูลค่า 1,000 บาทตัวเนี้ย มันถือว่าไม่เยอะเกินไป อย่างเงี้ยครับ จริง ๆ แล้วคุณอาจจะไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าคิดว่าเป็นเงินแบบเพียง เพียงแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ คือเราจ่าย 1,000 บาทต่อเดือน สู้กับเราต้องเอาไป อ่า ใช้จ่ายอย่างอื่นเงี้ย ถ้าเรามีมุมมองที่กว้างขึ้นอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดในเรื่องของการ มี อ่า ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่น้อยลงก็ได้ครับ
ครับ ครับผม อืม ครับผม อ๋อ ก็คือที่คุณจะบอกว่า เออ เราไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับมันก็ได้ เพราะว่าจริง ๆ ถ้ามันไม่ได้กระทบกับเงินเราในกระเป๋า เราก็สมัครต่อไปก็ได้ ถึงจะไม่ค่อยได้เข้าไปใช้เนาะ อืม ใช่ แต่ว่าเผลอก็ต้องไปดูค่าใช้จ่ายอีกทีหนึ่งก่อน มันเหมือนกับว่ามันจ่ายจนเคยชินน่ะครับ บางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงด้วย ใช่ โอ้โฮ ขอบคุณคำแนะนำดี ๆ มาก ๆ เลยนะครับสำหรับวันนี้ รู้สึกว่าอาจจะต้องไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายตัวเองก่อนแล้ว แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีว่า แอปไหนยกเลิกได้บ้าง ยกเลิกไม่ได้บ้าง ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับวันนี้
อืม อ๋อ ครับ ครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับในเรื่องของการบริหารค่าจัดการค่าใช้จ่าย ยังไงก็สู้ ๆ ต่อไปครับ สวัสดีครับ
ครับ